Mhm. Kalau menurutku sih bagi yang enggaknya tuh tergantung orangnya juga ya, Kak, ya. Dan, ya seperti Kakak yang tadi bilang ada yang, eee, bisanya buat kehidupan sehari-hari atau yang lebih, itu kan tergantung finansial kita juga ya, Kak, ya. Pengeluaran kita sehari-hari, cara me-manage uang buat pengeluaran atau yang masuk itu berapa juga, itu kan harus di, eee, tulis juga ya, Kak, buat, eee, menurut kita sendiri sukses apa enggaknya. Tapi kebanyakan orang sih sukses menurut orang-orang itu
Mhm? Mhm. Mhm. Iya, betul. Mhm. Mhm. Iya.
sukses yang udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri, itu menurut sebagian orang itu itu sukses. Tapi menurutku sih, suk sukses bagiku itu kita udah enggak mikirin makanan kita besok, atau buat beli kebutuhan bulan depan. Menurutku sih itu, Kak. Jadi, eee, kalau sukses itu menurutku, ya beda-beda ya, tergantung orangnya sendiri. Mhm. Ada yang sebagian orang mhm, sukses menurut dia Mhm.
Heeh. Iya. Oh. Oh. Iya kan? Heeh, balik lagi ke orangnya, gitu, kan. Kalau semisal orangnya pintar un Heeh, untuk bersyukur bisa, itu kan, eee, bagus untuk dianya juga, bagus untuk orang di sekitarnya juga, gitu kan.
Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Benar. Iya. Jadi, ya tergantung heeh, tergantung orangnya juga mau yang glamor apa enggak ya tergantung dianya yang bekerja. Tapi kalau, eee, orang-orang bilang sih sukses itu ya
Iya, nggak sih? Heeh. Aku setuju. Iya. Mhm.